Nah, jadi waktu itu ketika tahu nih kayak gitu ya, eee, kami memutuskan gitu ya sama temen-temen ak temen aku gitu buat yaudahlah gitu, ya, eee, mungkin di belakang aja gitu ya di belakang nontonnya gitu, tapi karena udah kayak susah gitu ya karena waktunya lagunya masih berjalan gitu ya, dimana kayak aku tuh, eee, nunggu dulu gitu ya, nunggu musiknya reda gitu ya. Nah, sampai selesai nah jadi baru aku bisa tuh ke belakang gitu, karena kan itu jogedannya juga ini ya gitu kayak, masih berjalan ketika lagunya ini ya gitu, lagunya berjalan gitu Kak, nah sampai dimana gitu ya ketika aku sampai ke belakang gitu ya, waktu itu. Nah, itu pun pas lagi pas, eee, break dulu gitu ya, eee, berpindah lagu gitu ya ke lagu 1 ke ke-2 gitu ya. Nah, baru bisa nih ke belakang gitu dan ternyata bukan, eee, aku aja gitu ya yang memang merasakan hal yang sama, gitu ya. Ternyata teman-teman aku dan juga banyak orang di sana juga sama nih ya pada pada keluar langsung gitu ya di momen-momen itu. <chuckles> Iya Kak.
Iya. Iya sih. <laughs> Eee, banyak yang terjebak ya. Wah itu harusnya di ini sih, dikasih peringatan dulu sih ya sebelum harusnya memulai gerakan moshing itu tadi kayak untuk yang tidak berkenan mungkin bisa mundur dulu, karena itu bisa chaos banget ya, Bang? bisa bahaya loh, bisa keinjak-injak loh orang. Wah itu
Iya betul Kak, sebenarnya iya sih, harusnya tuh dikasih peringatan dulu ya sebelumnya gitu. Bahwasanya itu tuh harusnya ini ya gitu dikasih peringatan tentang ya moshing itu seperti apa gitu. Tapi ya itu gitu ya, eee, panitia waktu itu kayaknya enggak ada gitu ya, meringatin dan juga kan disana juga banyak banyak banget gitu ya, kayak mayoritas gitu loh yang anak-anak punk gitu dan disitu ya udah gitu ya, kami yang yang mungkin disitu pendatang gitu ya <chuckles> atau bukan di di ini ya di circle mereka gitu, yang akhirnya kaget gitu. Jadi, ya udah, pada ka pada, eee, kabur tuh ya setelah jeda itu, ke belakang gitu.
Iya bener, bener. Oh bener lagi. Iya, iya. Oh, bener lagi. Nah, oke, oke tapi itu band dari Indonesia, Bang?
Indonesia Indonesia. Waktu itu band-nya ras Rosemary kalau enggak salah gitu.
Oh. Ah, oke, itu menarik sih.
Rosemary, Burgerkill, terus apalagi ya waktu itu.
Oh ada banyak nih, grupnya? Oh, oke.
Dan. Ada ada ada banyak iya ada banyak Kak. Itu kan guest star-nya gitu. Waktu itu sih kalau enggak salah, bu Burgerkill ya guest star yang memang dia itu paling gede kayaknya waktu itu, dan disitu
Oh, oke. Oke.

Nah, waktu itu memang aku udah udah agak besar ya, waktu SMA gitu kan. Dan di mana gitu ya, karena aku ini banget gitu ya, nge-fans semangat sama dia gitu ya. Nah, itu aku datengin, bela-belain ya, gitu, dari siang gitu ya, dari sore sih, bukan siang, sore gitu ya. Biar aku tuh paling depan gitu, Kak. Sampai nungguin tuh di pagar-pagar paling depan gitu ya, sambil bawa-bawa banner gitu ya. <laughs>
Iya. Ah oke, oh wah, itu niat banget sih, dan masuknya bayar Bang?
Masuknya bayar. Waktu itu bayar, tapi nggak terlalu mahal ya, cuma Rp50.000 gitu, Kak, bayarnya dan di situ juga dapet kayak apa ya, Rp50.000 tuh kayak dikasih ini, Kak, gitu, kan ada sponsornya gitu ya, ada dikasih minuman gitu ya, waktu itu, dan juga makanan gitu, kalau nggak salah. Jadi ya ya se sama seperti tadi ya, seperti aku dapet produknya gitu, dan itu aku sih dapet dit worth it worth it sebenarnya gitu, Kak, waktu itu. Jadi menurut aku, makanya waktu itu, ya aku pasti dateng gitu, karena memang me fans banget gitu ya, fans berat waktu itu.
Oh, iya sih. Ah, oke. Tapi worth it banget ya? Iya sih, tapi, eee, tentunya kalau reggae nggak sebrutal tadilah, nggak se-chaos tadi lah ya, Bang, ya, yang di death metal ya?
Iya, enggak dong gitu. Karena pas meragain itu kan dia musiknya tuh cuma ngeini gitu ya, slow gitu ya. Kayak gitu doang kan, gitu ya. Jadi betul, musik-musiknya, nyantai-nyantai slow-slow dan di mana gitu kan, waktu itu paling depan gitu, Kak. Wow! waktu paling depan itu gitu ya. Nah, si Tony, Tony si Tonynya itu dia ini kan gitu ya, kasih mic gitu ya, ke penonton buat nyanyi gitu ya. Nah, di situ aku rebut tuh si micnya, aku rebut, aku nyanyi Kak. Iya, berhasil nyanyi, Kak. <laughs>
Slow bener. <laughs> Kayak di pantailah ya, nuansa-nuansa pantai yang nyantai banget. Iya. Oke. Iya iya. Ah! Terus? Ih ih ih, terus berhasil nyanyi, Bang? Wah! Ih keren banget, maksudnya kayak wishlist tercapai 1-lah ya, Bang, ya? Bisa nye wah keren.
Iya, betul, Kak, betul. Wah itu rasanya ya, gitu, ne nyanyi walaupun, ya penyanyi nggak dilihat orang juga gitu, tapi rasanya aku ada kebanggaan sendiri gitu loh, Kak, ketika aku nyanyi gitu ya, di situ gitu ya, bersama fans aku gitu ya, eee, yang fans berat gitu ya. Wah itu rasanya campur aduk nih, Kak, dan rasanya tuh, wah luar biasa nih, dari situ kayak aku senyum-senyum sendiri gitu ya. <laughs>
Iya dong. Iya iya iya. Wih. <laughs> Aku ikut bangga sih Bang, karena kayak, ya apa ya, yang biasanya mungkin hanya kita denger dari lagu atau MP3 kali ya, ini malah bisa ketemu langsung dan bisa nyanyi bareng malah, itu kesempatan yang luar biasa sih. Tapi Bang, dari pengalaman mungkin nonton, eee, death metal yang sangat-sangat berkesan nih ya, eee, pelajaran apa nih yang mungkin Abang dapat? Mungkin kalau ngelihat, eee, spanduk atau brosur, eee, konser akan diteliti lagi nih ya, band-nya ini siapa gitu ya?
Iya iya.